أيوة فعلًا، يعني هو برضو الهدر ده بيبقى مش كويس وبي بيضايق ط طب بس عايزة برضو أعرف منِك، يعني أ أنتِ دلوقتي، آآ، لمّا بتعملي الأكل، أنتِ المشكلة إن أنتِ بتبقي آآ، عاملة مثلًا أمّا بتعملي على قد ال ال الأفراد اللي موجودين في البيت، والّا أنتِ بتعملي يعني مثلًا لو عدد الأفراد 4 بتعملي مثلًا فرخة كاملة، آآ، والّا بتعملي أكتر من فرخة، وممكن يفيض تاني منها؟
لأ، لو إح إحنا 5 فأنا باعمل فرختين.
إمم. آه، عشان كده بقى. أيوة، تمام. طب
فرختين علينا آه. فكل واحد أصلًا ما بيقدرش ياخد أكتر من ربع، فبرضه كل مرّة باعمل نفس الحاجة.
تمام. آه. طب إيه اللي بيهدّر معاكِ أكتر؟ ال ال يعني ال الخضار مثلًا والّا الأكل اللي هو المعمول بقى، اللي مطبوخ والّا يعني بترمي خضار أخضر كتير مثلًا بتبقى عندِك في التلاجة وبترميه، والّا الأكل اللي مطبوخ أساسًا الجاهز يعني خلاص، والّا إيه بالضبط اللي بي اللي بل بتهدريه أكتر يعني؟
لأ، هو المخزون اللي أنا باجيبه ل للبيت، آآ أنا ب باعمله كُلّه، يعني أنا مثلًا جايبة كتير طماطم، فأنا طبعًا باكتّر في الأكل، فباخد منها أكتر، فالمخزون بيخلص عادي أو بيكون في الطبيعي. إنمّا هي الفكرة بقى إن لمّا كل ده يخلص بقى، اللي هو أنا جِبت كتير، فتمام أنا عملت أكل كتير، تمام فإحنا كَلنا على القد، فاتبقى أكل. فال فالم فالخضار ده لمّا بيبقى أكل بقى ساعتها بيتبقّى، إنما كخضار لأ، عادي يعني أنا مش فاكرة أوي غير إن أنا مثلًا، مرتين 3 مثلًا حاجة باظت في التلاجة، اللي هو في العادي والطبيعي يعني.
امم. امم. آه. أيوه، أيوه. اهم. تمام. تمام، أيوه. حلو أوي، طيب بُصّي، أنا ي يعني قربت ألِمّ كده بال بال بالموضوع، بس برضو عايزة أعرف منِك أنتِ بتتسوّقي كام مرّة آآ في الأسبوع؟ يعني هل بتنزلي مثلًا، آآ كل يوم تجيبي مثلًا الأكل بتاعِك، والّا هي مرّة واحدة في الأسبوع، آآ، بتجيبي أكلِك كُلّه، والّا مرّة في الشهر؟
لأ، هو أنا بانزِل مثلًا كل يومين والّا حاجة، آآ، إن أنا أجيب ال الحاجات، بس مثلًا الحاجة اللي أنا باجيبها فعلًا بتكون حاجات كتير تكفّي كام يوم، يعني 3،4،5 أيام، أنا باحس إن هي بتخلص معايا أسرع، لإن أنا ب باجي فعلًا باقول لِك أنا باكتّر جدًا. ومن من ضمن الحاجات اللي ب بتعمل معايا، وبحس إن هي باقية أوي، مثلًا لو أنا عاملة رز وبطاطس وفراخ، آمم، ال الرز باقول لِك ب بييجي نُص الحلة مثلًا، أو لو أنا مثلًا عاملة رز معَمّر، فبيتبقى النُص، فعلًا باعمل كتير. آآ، ده أنا مرّة عملت رز معَمّر 2 صنيتين رز معَمّر، ف آه، ف ف فأنا كنت مفكّرة إن ده كُلّه هيتاكل، وفي دماغي بقى هُم جعانين وجايين من شُغلهُم وكده، وإحنا في شتا بقى وهياكلوا وكلام من ده. فأول واحد ما خلِصش غ حتى كُلّه، يعني مثلًا، كان باقي فيه شوية حلوين، يعني طبق مثلًا من أول واح وباقي 1 كامل ما اتاكِلش. أنا بجد زعِلت يوميها زعَلّ آه، ما هض إيه ال إيه ده؟ إيه المخزون اللي أنتِ بوّظتيه في الد في الأرض ده؟
إمم. إمم. آه. آه، بتعملي كتير. اهم. آه، تمام. يا خبر أبيض! اهم. إمم. بالضبط، امم. ياه! كتير، آه كتير أوي. طيب أنا هاقول لِك.

آه، طبعًا، فهماكِ طبعًا، وحاسّة باللي أنتِ بتقوليه ده كويس أوي، أوي، و وعادي جدًا يعني، في ناس كتير بتبقى محتارة برضه الحيرة بتاعتِك دي، و ويبقى عندِك كده إحساس بالذنب، يعني يع مع الهدر، وخصوصًا أمّا يكون أكل يعني. فال الهدر في الأكل بيبقى صعب أوي، وبيبقى يعني بيأنّب الضمير شوية، وأنا حسّاكِ إن أنتِ يعني متضايقة من الموضوع ده، وعايزة تشوفي له حَل. بُصّي، آآ، يعني أهم حاجة إن أنتِ فعلًا آآ، صوتِك باين إن أنتِ واعية بالمشكلة بتاعتِك دي يعني، ده في حد ذاته طبعًا حاجة كويسة جدًا يعني، إن أنتِ عايزة تاخدي خطوة إيجابية ناحية إنك تِحلّي ال المشكلة دي. آآ، بس عايزة برضه أسألِك يعني، طَب أنتِ عملتِ مثلًا أي حاجة عشان تقللي الهدر ده؟
أيوه، طبعًا. بصراحة، يعني أنا ما حاولتش، أنا بس بافكّر إن أنا عايزة ما يبقاش باقي أكل مِنّي، وإن أنا ما هد ما اهدّرش في الأكل، وال وإن أنا أبقى عاملة فعلًا على قد ال على قد الأكل بتاعنا في اليوم وكده. بس يعني ما حاولتش إن أنا آخُد خطوة فعلية، و وأبدأ أعمل يعني وكده، لأ، ما ما فكّرتش في حاجة زي كده بصراحة.
إمم. إمم. طيب، يعني مثلًا برضه عايزة أعرف يعني، أنتِ عندِك وقت أو متّسع من الوقت في يومِك يعني، إنِّك أنتِ مثلًا آآ، يعني بتبقى عايزة تعملي أكل كتير عشان تاني يوم مثلًا يكفّي؟ والّا أنتِ بتعملي كده أكل كتير من منطلق إن أنتِ مش عارفة تو توزني العملية يعني بالضبط في البيت عندِك؟
إمم، لأ، أنا مش عارفة أوزِن العملية، أنا ما بيبقاش يعني أنا عندي وقت تمام، بس أنا م يعني باحب إن إحنا نطبُخ اليوم بيومه، وما يتبقاش مثلًا باقي أكل مننا، و و و وآجي مثلًا آآ، ييجي تاني يوم أجيب الباقي وأسخّنه وكده وناكله، ما بنعملش كده. ف فكل يوم لازم أعمل أكل جديد، هنا ما بياكلهوش، بيحب إن هو إن الأكل يكون لسّه fresh كده والدنيا وال واللي لِسّه المطبوخ دلوقتي، وبيبقى طبعًا الطعم متغيّر شوية لو حاجة بايتة، فما بي ما بيقدرش ياكلوه، فبالتالي بارميه. فأنا بالنسبة لي الموضوع بس اللي هو أنا مش عارفة ألم الدنيا، مش عارفة أحسبها إزاي، مش عارفة قد إيه يكفّي إيه. طَب أنا كده شوية، باخاف إن أنا أقلل، بس كل اللي فكرتي إن أنا مثلًا أقُول إيه، ده المَرّة اللي فاتت اترمى، قللي. فباخاف إن أنا أقلل من باب إن إن ممكن حد يجوع يعني، ده اللي بييجي في دماغي، ممكن حد يعوز زيادة، ساعتها هتتصرّفي إزاي؟ بس اللي بيتبقى ما بيبقاش أساسًا أقول لِك طبق أو حاجة، لأ، بيتبقى كَم كبير، يمكن نُص الحَلّة مثلًا بتكون باقية من باقية مِنّي وباقية من أكلنا. آه. فكل ده باضطر تاني يوم آآ، أرميه، بيبقى صعبان عليّا أوي النعمة، وإن أنا بقى خلاص كده آآ، إحنا مش عارفين ناكله، وإن أنا كده هدّرت، و وبيبقى صعبان عليّا بصراحة، حاسة بتأنيب ضمير أوي.
آه. آه. اهم. أيوه، أيوه، إمم. أيوه. إمم. فهمتِك آه، آه، آه. يا خبر! إمم. طبعًا، أكيد.